باقول لك إيه، أنا من فترة كده يعني حسّيت إن أنا فقدت الثقة في نفسي، وبقيت يعني دايمًا متضايق، ما بقيتش عندي ثقة إن أنا أقدر أكمِّل، إن أنا أقدر أعمل أي حاجة، بعد موضوع حصل لي كده، وعاوز إن أنا أفضفض لك فيه. كان يعني آآ
أكيد. يعني قُل لي كده الموضوع إيه بالضبط؟
كنت رُحت أشتغل، تمام؟ ف آآ وأنا في شغل ات يعني اترفضت. يعني كنت في مقابلة عمل، فحصل لي رَفْض، فقالوا لي: "لأ يعني مش هتنفع معانا." و كانت بطريقة كويسة يعني. بس بعدها وأنا يعني أنا زعلت طبعًا، وبعدها ما بقاش عندي ثقة خالص إن أنا أقدر أشتغل في أي حاجة. بقيت دايمًا قلقان، بقيت خايف إن أنا أترفض. فالموضوع ده عامل لي مشكلة كبيرة أوي.
إمم، إمم. يعني هو الموضوع أصلًا بتاع الرّفض أو كده، آآ ما قالوا لكش خالص هو كان بسبب إيه بالضبط؟ ما قالوش ل مثلًا ليك أي أي دليل، أو أي حاجة عن عن موضوع الرّفض، هل هو مثلًا كان شيء بسبب الخِبرة أو كده؟
بُص هُم بعتوا لي mail قالوا لي آآ اللي هو ب بطريقة رسمية بس كده آآ إحنا unfortunately اللي هو يعني ترجمته "إحنا آسفين إن أنت ما توفقتش معانا، ونتمنى نشوفك تاني قريب في أي مناسبة." أو أي كده، هو بيبقى Email رسمي كده وخلاص. فوقتها عرفت إن أنا اترفضت يعني. لكن ما قالوش أسباب.
امم. امم، امم. طَب أنت حاولت مثلًا تعمل إيه أكتر علشان آآ، تقدر إن أنت تواجه موضوع الرفض ده يعني، هل مثلًا حاولت إن أنت تقدم في شُغل تاني؟ هل حاولت مثلًا إن أنت تحسن نفسك في بعض المناطق إن أنت شُفت فيها ضعف والّا كان موضوع الرفض ده موقفك شوية؟
بُص أنا وقت ما ت ما ما اترفضت ده في ال في مقابلة العمل ديًا وخلاص عرفت إن أنا ما اتوظفتش أنا قعدت تقريبًا أسبوع مُكتئب، ق قاعد بقى في البيت ما باعملش حاجة يعني قاعد في أوضتي لأ، أخرج مثلًا حاجات المهمة أوي بس وأرجع تاني ما عادش عندي ليّا نِفس أعمل أي حاجة، أنا كُنت مثلًا حتى يعني قبلها وأنا بأقدم كده كنت م مشترك في كورس بَتفر يعني ب باشوف كل يوم حاجة منه خ قطعته خالص قُلت لأ، ما فكان الموضوع أثر على نفسيتي جامد يعني و و وضايقني يعني فعلًا. بس بعدها ب يعني الكلام ده في أسبوع بعد ال بعد الرفض ده. بس بعدها بقى إيه يعني الجماعة في البيت، والدي قعد يقول لي: "لأ، ده ع مش آخر الدنيا، عادي أمّا تترفض في الشُغل، في الأول كده طبيعي." بس بقى إيه الموضوع كان مأثر على نفسيتي جامد، يعني الصراحة.
امم. امم، امم إمم، إمم عادي هو بصراحة الموضوع إن أنت آآ في ناس يعني ب بيحصل لها الموضوع ده دايمًا، آآ لأن هو م ممكن أصلًا ما يكونش بسبب إن أنت مش مش كُفء للشغل أو كده هو الموضوع ممكن إن هو يكون آآ بسبب مثلًا إن هُم جالهم عدد كبير جدًا، وأنت مثلًا كنت قدمت في الآخر، فهُم اضطروا إن هُم يقبلوا العدد ده الأول وما قدروش إن هُم ساعاتها يبصوا لباقي الapplications اللي كان ممكن يبقى الapplication بتاعك من ضمنهم. فهو الموضوع مش متجاهلين آه يعني أنت أنت يعني قُل لي حتى كده أصلًا هو أنت مثلًا أي شغل بيبقى مكتوب فيه آآ المتطلبات وكده هل أنت كنت شايف إن أنت مستوفي للشروط؟
تفتكر؟ آه، أنا كنت شايف إن أنا كويس، وبالذات إنّهم كانوا طالبين يعني ناس حديثي التَخرُّج. فأنا كنت بقى إيه، آآ حديث أنا كنت كمان معايا خِبرة سنة. يعني مش حديث تَخرُّج بس، يعني كنت المفروض آآ فوق المواصفات. ورُحت عملت يعني المقابلة كانت كويسة، لو أنت حابب إن أنا أحكيها لك، المقابلة كانت كويسة خالص.
إمم. إمم، يا ريت آه، يا ريت تعرّفنا أ أكتر المقابلة كانت عاملة إزاي أصلًا وأنت جوّه قاعد معاهم؟
بُص يا سيدي، الأول هم آآ بعتوا ال بعتوا آآ إع في إعلان الوظايف ده، قالوا: "اللي عاوز يقدّم، يبعت لنا الCV وبياناته." فأنا بَعتّ الCV، وكتبت البيانات بتاعتي، والإيميل بتاعي. بعد يومين كده، لقيتهم باعتين لي إيميل، بيقولوا لي خلاص إحنا قبلنا الCV بتاعك، وتعالَ بقى إيه، علشان نعمل لك interview، أو مقابلة عمل. فالمشكلة بقى عندي إيه، إن أنا وقتها حسّيت إن أنا خلاص كده اتقبلت.
إمم.
آآ أنا خلاص كده آآ المفروض إنّهم قبلوني، ده بعتوا لي إيميل، وكذا، وكذا. ف آآ قُمت قايل للبيت هنا للعيلة، وقُلت لأصحابي: "أنا خلاص اشتغلت في الشغلانة الفُلانية، مع الناس الفُلانيين." استعجلت يعني. فال
آه. إمم، دخّلت خلاص نفسك أصلًا في المود إن أنت فعلًا اتقبلت، وإن أنت بدأت تضبّط نَفسك عليها. إمم.
آه. بالضبط، فلما ُرحت بقى إيه، ال ال ال مقابلة العمل ديَّا، و آآ أول حاجة بعد اما انتظرنا، لقيت أكتر من واحد يعني فجه دُوري ودخلت، فلقيته بقى بيسألني إيه ال في أسئلة عامّة كده الأول: "أنت آآ اشتغلت فين قبل كده؟ أنت جاي لي إن المفروض حديث تخرج وأنت بتقول لي إنك اشتغلت فده كويس، طب قل لي اشتغلت فين؟" فقعدت اتكلم معاه بقى اشتغلت في كذا وكذا، آآ في الشغل اللي أنا كنت فيه وفي م مكاني كذا position كذا وكذا، فقال لي "والله كويس وتعرف إيه؟" قعد يسألني بقى شوية أسئلة تخصصية كده، فجاوبت فأنا قلت كويس أهو يعني ك كان كويس شوية، يعني تقريبًا من من 8 أسئلة، جاوبت كويس أوي على 6 و وسؤالين مثلًا اللي ما كانش بال بالطريقة الكاملة أو كده، فكانت كtotal كانت حاجة كويسة معقولة، فالمهم بقى بعدها أنا أنا رّوحت وكنت مبسوط، أنا مفكر إن أنا كده خلاص، فبعدها اما اما اما جالي الرفض بقى، ف فاللي ضايقني أكتر وخلاني افقد الثقة زي ما باقول لك إيه؟ إن أنا كنت معرَّف أهلي ومعرَّف صحابي وكده، فبعد يعني كانت وحشة أوي بالنسبة لي إن أنا أرجع أقول لهم لأ ده ما قبلونيش، أنت فاهمني؟
إمم. إمم. إن أنت إمم. إمم، إمم، إمم أنت خلاص أنت هُم م دلوقتي المفروض فاكرين إن أنت يعني هتبدأ خلاص شُغل مثلًا بعد يومين بعد 3 فموضوع إن أنت ترجع لهم بإن أنت لأ، أنا يا جدعان أصلًا آآ أنا كنت فاكر إن أنا هاشتغل، بس هُم للأسف رفضوني أو كده، هو فعلًا الموضوع ممكن إن هو يكون بيوجع أوي يعني، أنا أنا أنا فاهم قد إيه الموضوع للأسف ممكن إن هو يكون صعب، وممكن إنه أنت أصلًا كمان تحاول إن أنت أصلًا ما تكلمهمش في الموضوع لغاية ما هُم يسألوا، آآ يعني أنا أصلًا كمان أظن إن أنت آآ ممكن تميل أكتر لموضوع إن أنت نوعًا ما آآ تحاول آآ تبطل كلام عن الموضوع ده لفترة من الزمن. بس برضو خلّيني إمم.
امم. بالضبط. باقول لك قعدت قعدت أسبوع كده مُحبط ما ب مش عاوز أتكلم في الموضوع ده خالص، ولا إن أنا أخرج أقابل ناس ولا أي حاجة.
بالضبط آه، هو للأسف بيبقى ليه تبُعات وحشة أوي موضوع الرفض ده، خصوصًا بقى إن أنت شايف إن أنت فعلًا أصلًا يعني مُستحق للشغلانة، شايف إن أنت كمان أصلًا الInterview عدى معاك كويس جدًا زي ما أنت بتقول، يعني وكمان أصلًا هُم كانوا طالبين حاجات أنت مش بس مستوفي ليها، أنت أعلى من ال من الناس التانية، أنت كنت Overqualified مع ذلك أنت برضو ما قبلكش، فيعني ده برضو لازم يخلّيك تفكر شوية، آآ على موضوع إن هو ممكن ما يكونش الموضوع عادل، يعني الموضوع مش بسبب خالص مثلًا آآ حاجة فيك أو حاجة في خبرتك أو حاجة في كفاءتك، لأ، أنت ممكن أصلًا تكون كفء جدًا للشغل ده أكتر من كل اللي قدموا، آآ لأن زي ما أنت عارف أصلًا شغل حديثين التخرج ده هيبقى فيه Applications كتير جدًا داخلين إن هُم يقدموا، هيبقى فيه مـُ مُقابلات كتير جدًا. إمم، فهو الموضوع ده آآ ممكن إن هو يأثر بقى في موضوع إن هُم ما يقدروش إن هُم يراجعوا كل الApplications لو أنت مثلًا جيت متأخر شوية، ممكن إن هُم يكون حد تاني خَد مكانك، مع إنك أحسن، ومع إنك أَولى، وبرضو كمان برضو دخّل في دماغك برضو موضوع إن مش دايمًا كل حاجة بتمشي زي ما المفروض، مش كل دايمًا حاجة بتبقى عادلة، آآ فيه حاجات برضو ممكن يكون الواسطة مثلًا دخلت فيها في الموضوع.
بالضبط. آه، عدد كبير فعلًا. طب أنت تفتكر آه، كنت لسه رايح أقول لك دي، تفتكر إن إن مثلًا يكون ال الموضوع ده هُم عاملينه كده شكل صوري، لكن هُم معيّنين مثلًا حد بالواسطة أو 2 3 بالواسطة، وعاملين ده شكل صوري علشان الناس و وشكل الشركة وكده؟
إمم. آه يعني، أنت عارف أصلًا برضه موضوع مثلًا المنصات اللي بيعرضوا عليها الjob offers وكده، ده بيبقى كتير جدًا أصلًا منهم آآ بيحب إن هو آآ يحط حاجات زي دي مزيفة، بحيث إن هو أوّلًا يحسّن آآ سمعة شركته، ثانيًا يشهرها أكتر ويبيّن إن إحنا بنقبل ومش عارف إيه. فالناس تبدأ تخش، الناس تبدأ تتعامل، التقييم بتاع الشركة دي يبدأ إن هو يعلى، يبدأ إن هو يتبحث عليها كتير، آآ في مثلًا آه، آه، لأن في شركات كتير جدًا بدأت إن هي تعمل الحوار ده، وللأسف الحوار ده آآ يعني بيجيب لهم الربح، وبيجيب لهم مثلًا حُسن السمعة، وبيجيب لهم مكانة عالية شويّة ما بين باقي الشركات اللي ما بتعملش ده. ولكن للأسف هو بيعود على المتقدمين بنوع من أنواع الإحباط شويّة، لأن أنت آآ في الاخر
هو ف في كدة فعلًا؟ فعلًا، ده حاجة حاجة سيئة أوي. المفروض الحاجة اللي زي ديًا يعني الشركات اللي زي دي، تتعرف وتتمنع خالص، لأنهم كده بيلعبوا ب بالناس اللي بتقدم بالوظايف، ب ب بيضحكوا عليهم، ب يعني بيسببوا لهم تعب وخلاص، إن ما كان تعب جسدي أو تعب ن نفسي.
إمم. بالضبط آه، فيعني أنا أصلًا يعني يُعتبَر آآ نصيحتي ليك أصلًا في الموضوع ده، هو إنك ما تفكرش كتير في موضوع هم ليه ما قبلوكش، آآ ما تفكرش كتير في موضوع إن أنت ممكن تكون مقصر في حتّة، حاول بس إن أنت لو حاسس بشوية تقصير في ناحية، ده عادي، ده أصلًا ده جزء من التقصير اللي كل الناس بتقع فيه، أنت بس الموضوع آآ تقدر تحلّه من دلوقتي، يعني أنت لسه أصلًا آآ خبرة سنة ف إمم.
بص هو ال الموضوع ده، يعني عاوز أقول لك إن قعد مأثر عليّا فترة زي ما باقول لك، ما بقيتش قادر إن أنا يعني أقدم في وظايف تاني، حتى الكورس اللي كنت باتابعه، اللي هو بي بيقوّي من من مستوايا ومن ومن الCV بتاعي وخبرتي، ما بقيتش قادر إن انا أكمّله، فقدت الثقة يعني، حتى قُلت إيه، طب لما هو حديث التخرج ما قبلنيش، أمال ال لما هاقدم از هاجي أقدّم في وظايف ف ف بتبقى عاوزة لها خبرة وهتقبلني؟ أنت فاهم، يعني الموضوع وصل معايا لإيه، بقيت حاسس إن انا ما عنديش ثقة خالص، ما بقاش حاسس إن أنا كويس، إيه ده هو العيب مني أنا! أنا ما بقيتش عارف ده طب ما ما طب ما أنا كنت شغال قبل كده، إزاي؟ كل ده بقى إيه قاعد بيراودني الإحساس ده، آآ يعني خلّاني فعلًا ما بقيتش مصدق إن أنا هاقدر أشتغل تاني.
اهم. إمم. أيوه، أيوه. إمم. إمم، لا لا، بُصّ، هو الموضوع بس في حاجة، يعني أنت بتقول إن لو أصلًا أنا قدّمت في شغل محتاجين حديث التخرج وما قبلونيش، ما بالك بإن هُم مثلًا لو شغل م لو شغل مثلًا عايز خبرة أو كده، لأ، أنت ما تفكرش في الموضوع ده، أنت فكر في الموضوع إن أنت قدّمت على شغل قبل كده وأنت حديث التخرج من غير أي خبرة وعرفت تتقبل، وقدّمت فيه كويس وفضلت سَنَة بحالها تشتغل فيه، فالموضوع ده لازم تحطه في دماغك، ما يبقاش بس الموضوع بس إن أنت شغل رفضك وخلاص. تقدر ساعتها إن أنت زي ما باقول لك الموضوع مش دايمًا بيكون عادل، الموضوع مش دايمًا بيكون أ أنت مستحقه، لأ، في كتير جدًا بيكون حصل ظلم في النص، بيكون حصل آآ، فرصة مثلًا جات لك وما جاتش لغيرك أو العكس، فالمشكلة مش فيك خالص، المشكلة آآ، مالهاش أي دعوة بخبرتك، أنت خبرتك يعني أنت كنت معدّي level الشغل، فاللي أنت المفروض بس تركز عليه دلوقتي إن أنت تحاول أكتر، آآ، تبقى موضوع إن أنت آآ، تشتغل على نفسك، تطور نفسك، والشغل كده كده هييجي لك لغاية عندك؛ لأن أنت يعني باين جدًا إن قدّامي شخص مجتهد يعني.
فعلًا. والله أنت والله يعني كلامك كويس برضو إن أنت اديتني شوية ثقة كده، آآ، إن أنا طب ما هو العيب مش منّي، طب ما أنا اشتغلت قبل كده فعلًا ومن غير خبرة وكنت كويس، إزاي بقى بخبرة هيبقى مستوايا وحش؟ هو ممكن يعني أنا يعني ه يعني تبريري إن هو ممكن يكون واسطة أو ممكن برضو يكون هُم خدوا applications اللي قبلي قبل ما ييجي دوري و وعينوا منه، ممكن برضو فوالله كلامك كويس و واداني الثقة شوية تاني، رجّع لي الأمل يعني، فحابب إن أنا أشكرك كتير أوي على الكلام اللي أنت قلته لي ده، شكرًا ليك.
إمم. بالضبط. إمم. العفو، أنا دايمًا موجود تحت أمرك.